Ehm, veramente ti puoi scatenare coi mandala, ce ne sono di tutti i tipi. Se vai in edicola vendono questi libri da colorare per adulti, a partire dal mhmm, un prezzo ridicolo di 2 € e cinquan Chiaramente, i colori tra Amazon e Shein, comunque, puoi risparmiare, ehm, in base a tuo budget. Sì, sì, oppure se vuoi spendere un po' di più, questo man mano che ti appassioni, ehm, vedi ti ti vedi un
Sì, sì. Vero. Sì, sì, ma <chuckles> Economici. Certo, certo. Adesso sono ancora una novizia. <chuckles> Però, sì, dai, secondo me tu anche tutti questi consigli o comunque più proposte, no, di attività sono anche utili per il periodo a cui stiamo andando incontro, ovvero comunque il Natale anche se è relativamente tardi forse per richiedere o fare regali, perché magari per quanto riguarda anche i i giochi da tavolo con amici, che i realtà noi amiamo fare, c'è sempre solo stato il difetto, il ehm, il problema di non averne. Quindi magari, ehm, dato che ci sono ancora alcune persone a cui non ho fatto regali e che fanno parte di questo circolo, ehm, potrei pensare di fare questo regalo pe in modo tale da gioca comunque poter giocare in compagnia e isu usufruire, ecco, di ciò. Stessa cosa vale comunque per, ehm, i consiglio su "Just Dance" o comunque quelle tipologie di giochi che ti fanno movimentare anche perché, ehm, nonostante magari non sia totalmente, ecco, la stessa cosa, ricordo che ai tempi, anche quando ero più piccolina se non avam avevamo il gioco fisico, no, di Just Dance, mettevamo alla tele i balletti tipo, mhmm, registrati da qualcuno a casa che mettevano su YouTube e li replicavamo senza i mhmm, i le manettine, ecco. Quindi, <chuckles> assolutamente quello con chiunque, in ogni momento, bassa che ci sia uno schermo, diciamo.
Sì, bravissima. Esatto, esatto. Chiaro, sì, quella è un'alternativa proprio economica, sfruttare quello che è già presente nel materiale multimediale e comunque poter giocare, farlo insieme, perché no? Un'altra un'altra diciamo, un altro consiglio che ti potrei dare, se senti di poterti appassionare, qualche gioco di carte tipo Uno, ehm, quando proprio volete restare nel non nulla di complicato, e quello si può fare anche con 2 persone tranquillamente, là ci puoi perdere le ore, e ti puoi veramente scatenare, diciam e qualche qualche gioco di carte. Mh-mh. Ti
<chuckles> Sì, sì. Sì. Certo. <chuckles> Certo. Quinto, sesto round. <chuckles> Certo. Guarda, io credo che tu mi abbia dato veramente dei consigli molto particolari e superam e soprattutto mirati, molto precisi, ecco, per, ehm, le raccomandazioni che mi hai fatto, quindi ti ringrazio veramente tanto. Adesso andrò a sbirciare su qualche sito, ecco, qualche gioco da tavolo, ehm, non conosciuto, più particolare, e ti ringrazio davvero tanto ancora, anche per avermi banalmente ascoltata. Quindi, a presto. <chuckles>
Figurati cara, a presto e in bocca al lupo.